मैं आज आपसे ना, एक सलाह लेना चाहती हूँ, क्योंकि ना, कई बारी ना मेरे जीवन में ना, तनाव जो होते है ना, वो बहुत अचानक, बहुत तेज़ी से आते है और बिना किसी चेतावनी के मेरा जो मन होता है ना, वो घबराने लग जाता है और दिल की जो धड़कन हो जाती है, वो भी तेज़ हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने ही विचारों में फँस गई हूँ और जब ऐसा होता है, तब मुझे वर्तमान पल में रहना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। मेरा जो ध्यान है, वो बार-बार भविष्य की चिंताओं में या फिर अ, बीती हुई बातों पर चला जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे समय में अ, खुद को जल्दी शांत कैसे कर सकूँ और अपने आसपास की जो वास्तविकता है, वहाँ से जुड़ सकूँ। मुझे ना, ये नहीं समझ में आता कि जब तनाव अचानक आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तनाव में चल जाती हूँ और क्या मुझे क मतलब बैठना चाहिए, चलना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता और मेरे शरीर में एक बेचैनी, एक घबराहट और एक भारीपन-सा महसूस होने लग जाता है। और मैंने सुना है कि ये जो सेंसरी ग्राउंडिंग और ये जो माइंडफुलनेस अभ्यास होते है, इससे समय में मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन्हें सही तरीकों को कैसे अपनाया जाए, और मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी घबराइट अ, घबराहट जो है, वो मुझ पर ही ना हावी हो जाए और मैं अपने काम या फिर रिश्तों में सही तरीके से मौजूद ना रह पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप तनाव के समय में आप मुझे बताइए कि तनाव के समय में मैं खुद को एक सुरक्षित और नियंत्रित कैसे महसूस कर सकूँ और मेरा ध्यान फिर से अभी और यहीं पर आ सके और जो मेरा शरीर है, वो धीरे-धीरे शांत होने लगे।
जी। जी। अ, बिल्कुल कहीं न कहीं मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ और ऐसा होना आज के समय में आम बात है। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अ, आपको कहीं न कहीं तनाव दे रही है? जी।
जी। अगर मैं बोलूँ अ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को एक तो लोगों का व्यवहार और अपने भविष्य की चिंता, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा तनाव दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भविष्य की चिंता तो मुझे इस करके होती है कि अ, ठीक है अगर मतलब अपने भविष्य को लेकर सभी चिंतित में होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ही तनाव में होती हूँ। और फिर ये होता है कि अगर के जैसे किसी की अब अगर नौकरी लग गई है और जैसे मैं अपने करियर के बारे मैं सोच रही हूँ, तो फिर उस क समय ना मेरी चिंता जो है वो और बढ़ जाएगी और फिर मैं अपने आपको ना सँभाल नहीं पाऊँगी कि और फिर मैं अपने बारे में ना सोचती रहूँगी और अपने ही विचारों में उलझाऊँगी, क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? और बार-बार फिर जो भविष्य की जो चिंताएँ हैं और जो फिर बीती हुई बातें हैं वो बार-बार चली आ जाती है। और मैं ऐसे समय में खुद को जो है जल्दी शांत नहीं कर पाती और मेरी जो आस-पास की वास्तविकता है, उनसे भी नहीं मैं जुड़ पाती। तो, मैं यही चाहती हूँ कि ये जो मेरी अ, मतलब इस चीज़ को लेकर तनाव है अपने भविष्य को चिंता को लेकर, मैं इसमें एक मार्गदर्शन चाहती हूँ कि कैसे मैं अपना तनाव जब मुझे अचानक आता है, जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो इतना अच्छा तरक्की कर रहे हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर उ उस समय पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लग जाती है, और फिर मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी ये जो घबराहट है ये मुझ पर ही ना हावी हो जाए, और मैं अपने कम या फिर अपने रिश्तों में सही तरीके से मौजूद कैसे रह पाऊँगी?
जी। जी। बिल्कुल अ, मैं समझ पा रहा हूँ ऐसी घबराहट होना कहीं न कहीं आम बात है और ये समस्या रहती है और आप इससे ज़्यादा प्रभावित भी हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अ, परेशान ना होइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि अ, जैसे आपने बताया कि दूसरों की किसी की नौकरी लग जाती है, तो उसे भी देख के आप तनाव में आ जाती हैं। तो आप बाहर की चीज़ें देख के ज़्यादा तवाँ तनाव में आ जाती हैं जो आपके आस-पास समाज में चल रहा होता है या आप अपनी समस्याओं से तनाव में ज़्यादा आ जाती हैं?
अ, अगर मैं बोलूँ तो मैं दोनों तरफ से ही तनाव में आती हूँ, मेरी खुद की भी समस्या बहुत ज़्यादा है और अ, खुद की तो समस्या ज़्यादा है ही है, साथ में ये होता है कि बाहर वाले लोगों की तुलना मुझे ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं जब उनको देखती हूँ कि वो तो बहुत अच्छे लेवल पर लग गए हैं, इतनी अच्छी-अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तो कहीं न कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं दोनों तरफ से ही फँसी हुई हूँ, मैं अपने बाहरी बाहरी चिंता भी लेकर बैठी हुई हूँ और अंदरूनी चिंता भी लेकर बैठी हुई हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं उस अंदरूनी और फिर बाहरी चिंता से कैसे बाहर निकल पाऊँगी? कहीं न कहीं मेरे लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी और फिर ये होता है कि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाती। मेरा जो अ, ध्यान है ना वो अलग ही चला जाता है और मेरे अ, ऐसा लगता है कि अ, जो मुझे घबराहट महसूस होने लग गई है या फिर अ, मतलब जो मेरा ध्यान है वो कहीं और ही जाता जा रहा है तो मैं इसी करके आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं कैसे इन चीज़ों को सँभाल सकूँ?
जी, बिल्कुल आप कहीं न कहीं अपनी चिंता को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बिल्कुल कहीं न कहीं ऐसा होता है जब चिंता ज़्यादा होती है तो हमारी जो समस्याएँ हैं, वो हमें एक पहाड़ की तरह अ, लगने लग जाती हैं। क्या आप मुझे अ, ये बता सकते हैं जैसे आपने बताया कि जब आपने देखा कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब में लग गया है नौकरी में लग गया है, तो उसने कहीं न कहीं एक मेहनत करी होती है तो क्या आपके मन में नहीं आता कि मैं भी उसी प्रकार मेहनत करके जा सकती हूँ? या आप सोच के कहीं न कहीं एक चिंता में चली जाती हैं?
अ, ये जो मेरे पास अ, मेरे आता है ना ये इसी करके आता है कि मैं मेहनत ज़्यादा करती हूँ। और फिर ये भविष्य की चिंता इसी करके आती है कि मैं मेहनत ज़्यादा करती हूँ और बाकी लोग मेरे अगर मैं मेरे विपरीत में बोलूँ मैं वो इतनी मेहनत नहीं करते और फिर इनकी इतनी अच्छी-अच्छी जॉब लग जाती है। बस उसी को लेकर मुझे थोड़ा-सा टेंशन होती है कि अ, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं नी ये नहीं जानती कि वो बिना मेहनत के लग गए हैं लग गए हैं लेकिन मैं ये कहती हूँ कि फिर मैं भी तो मेहनत करती हूँ, मेरी क्यों नहीं लगती है इस चीज़ में? तो इसी पे विषय को लेकर, इसी चिंता को लेकर मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा ना अ, एक तनाव में चली जाती हूँ फिर वहाँ से मुझे निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और तनाव फिर अचानक आने लग जाता है और उस समय पर मैं जल्दी शांत या फिर मैं उपस्थित नहीं रह पाती।
जी। हाँ, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा होता है जब आप इतना ज़्यादा मेहनत करती हैं उसके बावजूद भी इतना मेहनत करने के बाद भी आपको वो चीज़ मिलती नहीं है जो आप हासिल करना चाहती हैं तो ऐसे में तनाव तो बढ़ता ही है। क्या आप मुझे अ, ये बता सकती हैं कि अ, इन जो चिंता है, जो तनाव है, इसकी वजह से कहीं न कहीं आपके दिमाग पर या आपकी नींद या आपके स्वास्थ्य पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा है?
हाँ, बिल्कुल मेरी नींद पर तो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सारा असर मेरी नींद पर ही है। और कहीं न कहीं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि उस नींद से बचना और मैं मतलब इतनी परेशान आ चुकी हूँ कि अ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं चैन की नींद लूँ लेकिन ये जो तनाव है ना, ये बिल्कुल मेरे नींद को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। रात-रात भर मैं अपने भविष्य को लेकर सोचती रह जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे इस चीज़ का सामना करूँ और अ, अपने कैसे तनाव को कम करूँ और फ़िर रात को भी मेरे साथ अक अच अ, अचानक ही तनाव आ जाएगा और फ़िर वो शांत नहीं होगा। फ़िर मेरी ये जो सोच विचार होगे ना, वो ज़्यादा होगा क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और फ़िर वहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को ना एक मानसिक रूप से शांत करूँ और वर्तमान पल से अ, मतलब मुझे जुड़ने की ज़रूरत है लेकिन अ, ये होता है ना, मेरा जो दिमाग है ना, वो नहीं मानता इस चीज़ से और अ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं एक सुरक्षित महसूस कर सकूँ कि अ, अपने मानसिक रूप से भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य से भी मैं दोनों रूप से ना एक सुरक्षित-सा महसूस कर सकूँ। तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए?
जी। जी। बिल्कुल। अ, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, आपकी परेशानी ऐसा होता है और मानव जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएँ आती ही रहती हैं। क्या आपने इस सब चीज़ों को लेके अपने परिवार से कभी या अपने दोस्त से कभी बात की है कि मैं कैसे अ, इस चीज़ों से निपटूँ? या मेरे सामने ये समस्याएँ, ये तनाव हैं?
हुँ, हुँ। हुँ अ अ, मतलब मैंने अपने भाई से ज़रूर इस मामले में बात करी थी। क्योंकि मेरा भाई मेरी उम्र का ही है तो मुझे ये होता है कि वो ज़्यादा इस चीज़ों को समझ लेगा। तो वो मुझे यही समझाता है कि आप भविष्य की चिंता मत लिया करो। भविष्य अ, अपने भविष्य के चक्कर में अपना वर्तमान मत ख़राब करो। लेकिन ऐसा होता है ना कि वो सिर्फ़ समझा सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अ, मैं उनकी बातों को कईं बारी जैसे 2-3 दिन अपने दिमाग में लेके बैठती हूँ कि हाँ, ठीक है। मैं जैसे मुझे मेरे भाई ने बोला मैं उसी के हिसाब से करूँगी। लेकिन कहीं न कहीं ना फ़िर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे अ, मतलब अपने आपको सँभालूँ? क्योंकि एक बारी तो भाई ने संभाल दिया। फ़िर वो 2 या 3 दिन बहुत आराम से निकल जाएँगे। लेकिन जब बारी आएगी उसके बाद की तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और मेरी फ़िर उस समय ये होती है कि जो मेरी घबराहट है वो अचानक और बहुत तेज़ हो जाती है। अ, तब मुझे थोड़ा-सा या ये होता है कि ये चीज़ों को याद रखना या लागू करना थोड़ा-सा मुश्किल लगने लग जाता है। और उस समय मेरा जो ध्यान है ना वो बार-बार डर और नकारात्मक विचारों की तरफ़ चला जाता है। फ़िर भी मुझे ना ये समझ में आ गया कि मुझे अपने आपको समझाना कैसे है? लेकिन वो सिर्फ़ एक जैसे कह सकते हैं ना सिर्फ़ थोड़े समय के लिए होता है और फ़िर मैं दुबारा उस चीज़ में नहीं जा पाती।
जी। जी अ, मैं समझ पाता हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अ, मैं अ, आखिरी में आपसे एक और प्रश्न का उत्तर जानना चाहूँगा कि क्या आपने कोई अ, फिर तरीके अपनाए जिससे अ, जो आपकी चिंता है वो थोड़ी कम रहे?
हाँ, मतलब अ, ऐसा था कि मैंने बहुत अ, चीज़ें करी हैं जैसे कि मैं हर बारी ना अपने आप से सकारात्मक बातें करती रही कि अ, कुछ नहीं होता, गलत हो गया तो क्या हो गया? सकारात्मक बातें करी है, लोगों का समर्थन लिया है। अ, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखे कि जिसमें तनाव कम हो और तनाव आए तो मैं अच्छे-अच्छे सॉन्ग सुन लूँ। लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं करती, जब मुझे तनाव आता है ना फिर मैं अपने आपको सँभाल नहीं पाती।
अच्छा अ, कोई नहीं क मैं आपकी समस्या को बहुत अच्छे से समझ गया और मैं आपकी अ, पूरी मदद करूँगा ताकि आप अपनी इस तनाव से बाहर निकल पाए और अपने अ, जीवन को कहीं न कहीं थोड़ा आनंदमय बना पाए। देखिए क्या होता है ना कि कभी-कभी बिना अ, सोचे या बिना कुछ करे भी अ, तनाव आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, दिल तेज़ से धड़कने लग जाता है, साँस भारी लगने ल लग लग जाती है, सर में दर्द होने लग जाता है, ये कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के लक्षण होते हैं। और फिर क्या होता है कि, समस्या हो जाती है हम कुछ सोच नहीं पाते, हमें हर चीज़ पहाड़ लगने लग जाती है। चिंता होती है अंदर से ही अंदर अंदर से जो हमारा दिमाग है वो हमें खाने सा लग जाता है, ऐसा लगता है। तो, देखिए इसके लिए आप क्या चीजें कर सकती हैं? सबसे पहली चीज करें, साँस को अपने धीमी करें। आप क्या नाम है धीरे-धीरे साँस लें, साँस छोड़ें साँस लें, साँस छोड़ें। ऐसा आप कई बार दोहराती रहेंगी बार-बार, बार-बार 10-5 बार करेंगी तो आपका जो दिमाग है ना बहुत शांत महसूस करेगा। एक आपका जो शरीर है वो थोड़ा शांति की ओर जाएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज है और ये बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी चीज क्या है कि अ
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ।
जो भी चीज़ आपको ज़्यादा तनाव दे रही है। उसे आप ज़्यादा सोचो मत, मत सोचो आप उसके बारे में ज़्यादा कि अ, कोशिश करो जितना हो सके अ, निकाल लो उसको अपने दिमाग से या अगर आपको गाने पसंद है या कोई कार्य करना पसंद है, तो आप उसे करने में लग जाओ ताकि जो आपका ध्यान है वो उस चीज़ से भटक जाए। अगर आप शांत गाने भी लगा ले, कहीं न कहीं ईयरफ़ोन में अपने कानों में लगा ले या अ, किसी स्पीकर वग़ैरह में बजा के छोड़ दें और आप धीरे-धीरे उसे सुनते हैं तो आपके दिमाग को एक शांति मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा क्योंकि आपका जो मुख्य फ़ोकस होना चाहिए यही होना चाहिए कि जो चीज़ आपको तनाव दे रही है, समस्या दे रही है, आप उससे जितना हो सके दूरी बनाएँ।
हुँ। जी। हाँ जी। हुँ, जी।
और कहीं न कहीं अ, एक चीज़ आप और कर सकती हैं, उससे थोड़ा जो व्यवहार है आपको नर्मी भरा करें, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है तो आप कहीं न कहीं और गुस्सा क ना करें। थोड़ा एक नर्म अ, व्यवहार करें और हो सके तो परिवार या दोस्तों के साथ बातें करें, कहीं टहलने निकल जाएँ, कहीं पार्क में चले जाएँ, खुली जगह में जाएँगी एक साँस मिलेगी जब वहाँ तो दिमाग शांत होगा वरना आप गुस्सा करेंगे, तो कहीं न कहीं गुस्सा तो दिमाग के लिए अच्छा भी नहीं, ऊपर से आपके शरीर को नुकसान भी करेगा और भी अ, अन्य इसके जो है नुकसान होंगे। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपको अ, ध्यान रखना है बाकी आपका जो लक्ष्य है उसको आपको हमेशा अपने मन में रखना है, आगे बढ़ते जाना है तो इससे आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो सलाह है आपके काफ़ी काम आएगी और आप अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बना पाएँगी। जी।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। जी, बिल्कुल मैं आपकी आपने जो सुझाव दिया है मैं अपने जीवन में इसको अपनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने अच्छे सुझाव दिए।
जी, मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़ा हूँ। धन्यवाद।